Alors, dis-moi, j'aurais peut-être besoin, heu, d'u d'une écoute ou de conseils, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai j'ai des problèmes d'argent, on va dire, heu, donc je m'inquiète, en fait, beaucoup pour, heu, pour l'avenir et enfin, voilà. Heu, je j'ai de moins en moins d'économies et cetera, donc ça devient de plus en plus compliqué pour moi et donc du coup, ça prend énormément d'espace, heu, mental, en fait, heu, dans voilà. J j'arrive je pense qu'à ça, en fait, en ce moment, j'avoue, donc heu, donc c'est un peu compliqué, en en fait, ouais. Ah, hem.
D'accord, oui. OK. OK. Oui, donc heu, oui, oui, je comprends, hein, c'est c'est pas c'est pas rien ce que tu es en train de me de me raconter et effectivement, c'est c'est c'est logique que ça te que ça te préoccupe et que que ça prenne beaucoup de place, heu heu, bah, dans bah, déjà, dans ta tête et et dans ta vie, effectivement, c'est les finances, c'est un peu ce qui régit tout. C'est grâce à ça que qu'on peut, bah, qu'on peut conso ouais, tout à fait.
Ouais. Mmh. Qu'on vit, ouais. Ben, c'est ça, en fait, c'est à chaque aspect de de ma vie, que ce soit, heu, sortir avec mes amis ou même, heu, faire les courses ou quoi ou quoi, tu vois? Je j'intègre cette notion d'argent, donc ça me f enfin, voilà, ça fait que j'y pense, en fait, à chaque, heu, à chaque moment de de ma vie, quoi, heu, donc c'est vrai que c'est c c enfin, voilà, c'est pas comme, heu, d'autres problèmes, heu, où on peut un peu, heu, penser à autre chose. Là, c'est, si je fais des choses pour penser à autre chose, il y a toujours un quelque chose qui va me rapporter, en fait, à l'argent, tu vois? C'est enfin, voilà, si je bois un verre, heu, bah, du coup, forcément, je vais penser à ça. Si j'ai faim, je vais penser à ça, si enfin, c'est, vraiment, ouais, dans tous les aspects de ma vie donc c'est c'est un peu plus ah, c'est un peu compliqué, en fait, heu, en ce moment, ouais.
Beh, oui, bien sûr, oui. OK oui, beh je comprends et encore une fois vraiment je je compatis et et et je suis désolé que tu aies à traverser cette, heu, cette épreuve en ce moment et et voilà c'est c'est vraiment pas chouette encore une fois, hein, je te je t'accompagne là-dessus. Est-ce que, heu, tu as est-ce que tu es tu es seule? Est-ce que tu as du monde, heu, peut-être, heu, pour t'accompagner? Ou ou je veux dire, heu, à à la maison est-ce que tu appréhendes cette situation toute seule?
Mmh. Mmh. Ouais. Alors en fait, heu, j'habite, heu, en coloc, mais moi c'est vrai que j'ai un problème, c'est que j'ai du mal à par exemple demander de l'aide et surtout demander de l'argent à des personnes. Parce que depuis que je suis, heu, très jeune, j'essaye d'être, heu, indépendante et heu et donc du coup c'est toujours difficile pour moi. Mais par exemple là, heu, j'ai passé quelques jours avec des amis et hem, bah, par exemple on est allés au restaurant et ils m'ont v invitée, mais tu vois v du coup a ça me met mal à l'aise tu vois, moi, quand même. Mais heu, je sais que, si en fait ils le font pour moi parce que là si 1 fois ils ont pas d'argent et que moi j'en ai, je le ferai aussi, tu vois? C'est c'est un petit peu, heu, comme ça qu'on fonctionne avec mes amis. Je sais aussi que par exemple ma mère, heu, peut m'aider mais, hem, j enfin c'est vraiment si j'ai aucun choix tu vois, que je demanderai, heu, de l'aide à à ma mère et cetera. Enfin ça ça me met vraiment mal à l'aise parce que même à mon âge je trouve que enfin j j voilà c'est c'est pas, mmh, c'est pas vraim enfin je devrais pas demander ça tu vois? Mais heu, mais c'est vrai que ça peut arriver en fait des accidents, mais heu enfin ou, des problèmes, heu, d'argent. C'est vrai qu'en fait j'avais, heu, une aide on va dire de l de l'état et en fait, heu, il y a eu un problème administratif du ce qui fait qu'ils ont coupé en fait mon argent tout d'un coup. Du coup j'ai un petit peu dû, heu, trouver des sources d'argent, heu, un peu rapidement tu vois? Donc ce qui me ce qui fait que ça m'a mis un peu dans, heu, dans une mauvaise posture. Plus j'ai dû, heu j'ai déménagé aussi donc du coup j'ai dû avancer, heu, hem, la caution par exemple tu vois? Heu, de plus de de s de 500 €. Plus j'ai dû rembourser un autre truc pour à peu près enfin voilà. J'ai eu beaucoup de frais en fait, heu, d'un coup plus ce cet arrêt de «d'aide de de l'état» entre guillemets. Donc du coup c'était un petit peu ouais, c'est j'ai j'ai enfin voilà le le dernier mois ça a été, heu, très compliqué pour moi on va dire, heu, à ce niveau-là quoi.
Bien sûr. Oui oui c'est normal je comprends. D'accord. Bien sûr. D'accord. OK oui je vois. Moui. OK, j oui, je j encore une fois, je compatis et je comprends ce que tu ce que tu me dis et et tu sais, tu tu tu viens de me dire qu'à ton âge, normalement, heu heu, ce genre de choses ne devrait pas arriver et donc du coup, je je crois percevoir comme une une forme de de de honte, peut-être. Hem, vraiment, heu, tu faut pas que tu faut pas que tu raisonnes comme ça parce que, heu, il y a pas d'âge, finalement, pour, heu, pour avoir des problèmes. Malheureusement, la la vie est ainsi faite et on ne choisit pas quand, heu, quand les galères arrivent et voilà tu peux pas tu dois pas avoir honte de ça. C'est c'est malheureusement, bah c'est c'est, quelque part, un peu une loterie, hein et et des fois, la loterie est de notre côté, des fois, non, donc heu, voilà, c'est c'est voila, c'est important qu'en tout cas, que que que tu prennes conscience que, voilà, c'est c'est c'est pas toi, le problème. C'est, heu, finalement, c'est un concours de circonstances qui t'a amené là où tu en es et et et voilà faut, heu, vraiment, c'est important que que tu ne te flagelles pas, en plus de ça, ouais.
Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Oui, oui. Oui! <chuckles> Oui! Non, ouais, non, c'est c'est clair, mais c'est vrai que c'est c'est difficile parce que, heu, comme je te disais, en fait, heu, depuis que je suis très jeune, hem, enfin, par exemple, mes parents me donnaient pas forcément d'argent de poche ou quoi que ce soit, donc tu vois, je travaillais toujours à c à côté, heu, de mes études et cetera, donc j'ai toujours été, heu, assez j'ai toujours eu mon argent. J'ai toujours payé ma vie et là, tu vois, hem, en gros, bah, du coup, j'étais au chômage pendant un quelqu'un quelque temps parce que, heu, j'ai arrêté mon job et j'ai fait un voyage et cetera. Enfin, bref. Du coup, voilà, il y a eu, heu, beaucoup de dépenses d'argent, aussi cet cette année et et au final, j'ai pas retrouvé forcément un travail tout de suite et cetera donc heu
Bien sûr.
donc heu, et puis, j'ai fait un s aussi, un stage non rémunéré, en fait, pendant ce temps-là parce que je comptais un petit peu sur, heu, sur mon chômage pour, heu, pouvoir justement me reconvertir et et faire un travail qui qui me plaît, donc du coup, j'ai fait ce c ce stage aussi où j'étais non rémunérée. Enfin, du coup, voilà, il y a eu beaucoup de beaucoup de choses, ouais, qui est c'est comme tu dis, en fait, c'est un concours aussi de circonstances, heu, mais hem, mais bon, voilà, du coup, heu, pour l'instant, c'est un peu, heu, la galère, mais ce que j'espère c'est que ça va ça va s'aggr ça va s'améliorer, en tout cas, enfin, bon.
Bien sûr. Beh, j'espère aussi pour toi et et vraiment, heu, tu sais, il y a un dicton, hein, qui dit que, heu, que la roue finit v par par tourner et et dans ton cas, beh, je, voilà, je je suis confiant, ça ça finira aussi par t'arriver. Bon, le le plus tôt sera le mieux, hein, c'est c'est une certitude, mais, est est-ce que tu as quand même, heu heu, en en attendant, tu as peut-être trouvé des pistes, un petit boulot, quelque chose, qui qui pourrait éventuellement, heu, te dépanner, ou quelque chose comme ça? Ou vraiment, pour l'instant, c'est c'est le calme plat?
Mmh. Mmh. Ouais. Alors, heu, oui, j'ai je trouve un petit peu des des choses. Heu, enfin, je fais il y a plein de petits trucs. Par exemple, je vends quelques vêtements sur Vinted, donc heu, c'est bête, mais ça me fait peut-être 50 euros par mois déjà, tu vois? Ensuite, hem, <clears throat> je suis aussi DJ, donc parfois aussi, j'ai des j'ai des gigs, où je peux mixer, donc je peux gagner 100-150 euros, et cetera. Donc ça peut ça peut aussi m'aider, et ensuite, j'ai trouvé un petit travail en freelance, mais ça dépend, heu, c'est pas forcément très bien payé. En tout cas, ça dépend, heu, de la quantité de travail que je fais, et cetera. Donc, c'est pas quelque chose de stable, mais ça peut en tout cas me me payer, heu, un petit peu, on va dire, heu, ce heu, la nourriture, les trucs comme ça. Et après, c'est vrai que mon loyer est pas si élevé, il est à peu près à 400 et quelques euros. Donc heu, donc en fait, mon objectif c'est pour ça que ça me prend aussi beaucoup de place, c'est en fait, je me je me je visualise déjà la fin du mois, heu, pour penser, est-ce que je vais avoir assez pour payer mon loyer? Donc, c'est ça, mon objectif. Du coup, heu, voilà, ça m enfin, c'est ça qui me prend énormément de d'espace mental, et cetera. Mais je pense que enfin, en tout cas, j'espère que que tous ces petites choses, heu, plus l'arrivée de Noël aussi. Bon voilà, c'est je je vais peut-être avoir aussi des cadeaux, des des j'ai de l'argent de ma famille, et cetera. Enfin, mais bon, ça ça repousse seulement le problème, tu vois? Parce que là aussi, le mois dernier, c'était mon anniversaire, donc pareil, j'ai eu un peu d'argent. Et donc, du coup, là, il y a, heu, Noël, donc je vais avoir peut-être un peu d'argent, mais, heu, c'est plutôt pour l'avenir, tu vois? Pour, heu pour, heu, les mois d'après, où là, je je m'inquiète et où, je enfin, il faut vraiment que que je trouve quelque chose de de beaucoup plus stable, tu vois?
OK. OK, oui. D'accord. Oui, oui, oui, c'est une source de stress supplémentaire, ouais. Bien sûr, oui. Oui, oui, je te rejoins là-dessus et et et effectivement, hein, c'est c'est pas une situation facile et et donc je je je comprends que, voilà, ça ça soit problématique. Je te rejoins là-dessus. J'ai j'espère vraiment que tu vas trouver quelque chose rapidement. Heu, toujours est-il que, dans dans tout ce que tu m'expliques, quand même, tu as une réelle prise de conscience de de, beh, de la situation dans laquelle tu es tu essaies de de mettre des choses en œuvre et justement, pour pallier à tout ça et ça, on voilà, on peut pas te l'enlever. C'est quand même, heu, c'est quand même une bonne chose. Tu fais un tu fais un pas, justement, pour essayer de, beh, de sortir de de de tout ça, et et ça, voilà, garde le en mémoire. C'est que tu as quand même un esprit combatif et et ça, c'est voilà, c'est c'est très important, ouais.
Mmh. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. Oui. <laughs> Ah c'est c'est gentil. Non, mais oui, c'est vrai, heu bah, en fait, c'est c'est juste que j'ai l'impression que l'argent, tu vois, le le, enfin, en fait, ça mais surtout dans, heu, z une société c c capitaliste, où voilà, c'est c'est et et enfin, surtout, à je pense qu'en ce moment, tu vois, il y a il y a un peu une crise économique, et cetera. Bah, en fait, ça ça ça ça rend un peu fou, mais du coup, ça ça pousse aussi à à je pense, à se battre, tu vois? Enfin, c'est un peu l'instinct. Heu, peut-être qu'à l'époque, les animaux, heu, voilà, ils voulaient se nourrir, mais là, c'est un peu l'instinct pour survivre, heu heu, pour, heu, pour pouvoir vivre correctement. Mais bon, c'est mais ça prend de l'espace dans dans la tête, quoi.
Oui, tout à fait. Beh, ton ton allusion est est n'est pas bête, hein, puisqu'en soi, les les animaux, heu, devaient chasser. Heu, même les humains, avant, heu heu, avant qu'on que l'être humain soit civilisé, heu heu, l'être humain chassait aussi lui-même pour manger. Et et maintenant, c'est une autre forme de chasse, finalement. C'est on a un nouveau mode de consommation et et effectivement, bah, ça passe par l'argent. L'argent régit un peu la vie de de de de toute personne, donc heu, donc tu n'as pas complètement tort de faire ce comparatif. Et et c'est tout à fait légitime que tu te retrouves dans heu, qu'en te retrouvant dans cette situation, beh, tu tu sois un petit peu aux aguets, que tu sois que tu sois stressée et que que ça te pose problème. Donc heu, voilà, ne ne mineure pas tes sentiments par rapport à ça. Et et encore une fois, sur la la question de de la honte que tu pourrais, heu, ressentir, heu, il y a i il n'y a pas lieu d'être. Les tout tout le monde est, en apparence est parfait, mais, heu, en quand tu regardes, heu, en profondeur, et que les gens se livrent réellement, chose qui ne se fait pas souvent heu, chacun a des problèmes, heu, personne n'est parfait. Des soucis financiers, beaucoup de personnes en ont. Donc heu, voilà, il y a ne il n'y a pas de honte à avoir ça et et et voilà, c'est juste une mauvaise passe et et ça finira par passer pour toi, j'en j'en ai j'en suis convaincu.
Mmh, oui. Ouais. Ouais. Ouais, mmh. Ouais. Mmh. Moui. Ah bah, heu, moi j'esp enfin j'espère aussi, en tout cas. Enfin, merci, heu, merci beaucoup. J'ai vr c'est vrai que ce que tu me dis, j'ai en fait, on on, j'y pense pas forcément, tu vois, parce que je vois que je pense qu'à à ça. Mais c'est vrai que, mmh, comme tu dis, je fais quand même pas mal d'efforts, et cetera. J'essaye de me battre. Donc c'est vrai que je suis pas complètement, heu, tu vois? Enfin, «j'abandonne pas complètement», entre entre guillemets et et c'est vrai que j'ai une certaine volonté, ce qui fait que, voilà, c'est t c'est aussi, je pense, la raison peut-être qui fait que je vais, z je vais ça va aller mieux, que je vais m'en sortir. Parce que, comme tu dis, j'ai j'ai un peu cette, heu, cette détermination aussi derrière, tu vois, donc c'est vrai que
Oui, ça s'entend et et voilà, c'est, heu, c'est une bonne chose. Ne le perds pas, en tout cas et et surtout, ne perds pas espoir. Vraiment, j'ai voilà, j'ai confiance en toi, ça va aller et et beh, je te donne tout je te souhaite beaucoup de courage, là-dessus et et voilà, je j'espère vraiment pour toi que ça va aller rapidement, ouais.
Mouais. Ma merci, en tout cas, pour, heu, pour cette écoute, heu, ça me fait vraiment du bien, merci beaucoup.